อืม ครับ
ชอบ ชอบไหมกับการเรียนออนไลน์? หรือสอนออนไลน์? มันก็มีข้อดี ตรงเนี้ย ด คือน้องไม่ไปไหน ยังติดตามการเรียนการสอนได้อยู่ ยังได้อยู่ ยัง ตามเขาได้อยู่ เขายังต้องมาเข้าเรียนอยู่ หรือ ข เขาจะไป นั่งเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เขาแหละแต่เขายังเข้าเรียน อยู่แล้วก็เขาก็ยังสอบ ส่งการสอบได้อยู่ อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ คือเราตามได้ง่ายขึ้น เราดู ติดตามได้ตลอดเวลา เพราะว่า เราจะได้เห็นหน้าเขาด้วยตลอดเวลา ประมาณนี้ ครับผม ครับ
ใช่ ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ สอนคาบ คาบสอน เที่ยงก็เข้า เข้าเรียน แต่อาจจะยังไม่อาบน้ำ อะไร ประมาณนั้น อา ค่ะ แต่ก็ยังเข้าเรียน ค่ะ เราก็ติดตาม ติดตามงาน ติดตามอะไรได้อยู่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
ครับ ครับ อ๋อ <chuckles> ครับผม ครับ ๆ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อืม ก็คือเป็นข้อดีส่วนหนึ่ง
เอิส ใช่ ใช่ อันนี้ดี
ครับ แล้วเนื้อหาการสอนล่ะครับ ดูยากขึ้นไหม? หรือนักเรียนเข้าใจบ้างไหม? เพราะว่า เราว่าส่วนตัว ครับผม ครับ
เออ เนื้อ หาการสอนน่ะมัน มันไม่ได้ยากขึ้น แต่วิธีการสอนน่ะยากขึ้นค่ะ
อ๋อ ครับผม ครับ อืม ครับ
เพราะถ้า พอ เราเรียนออนไลน์แล้วเนี่ย อ่า เราไม่สามารถขึ้นไวต์บอร์ด ได้ ถูก ไหมคะ? เราต้อง เราต้องแชร์ หน้าจอจากคอมเรากับ กับ เอ่อ ไอ้โปรแกรมเรียนของเราอะ ใน ใน ในหน้าจอเราอะค่ะ แล้วก็การปฏิสัมพันธ์เวลาเราถามอะไรไปอะค่ะ
ครับ อ่า ใช่ ใช่ครับ ถูก ต้องครับ ครับ ใช่ ครับ ครับ ครับ อือ ครับ ครับ
ก็จะเงียบ ง เงียบ
อืม อ๋อ ถูกต้อง เห็นด้วย อันนี้เห็นด้วย เพราะส่วนตัวก็โดน ก็เป็นเหมือนกัน เวลาครูถาม เราเงียบก่อน เพราะเราจะรู้ว่า เราจะรู้ว่า เราจะดูว่าใครเป็นคนพูดก่อน <chuckles> ครับผม ครับผม
เงียบ ใช่ไหมคะ? ใช่ จะ จะไม่มีใครตอบกลับมา ถูกต้องค่ะ แล้ว พอ เขาเข้าเรียน เข้าเรียนครั้งแรก ก็คือทุกคนต้องเปิดวิดีโอ เปิด เปิด อ่า เปิดกล้อง เปิดกล้อง เปิดไมค์ รายงานตัวว่า มาแล้ว ค่ะ นู่นนี่นั่น พอสอนไปสักระยะหนึ่ง สิบห้า นาที 20 นาที กล้องเริ่มหาย
ครับ ครับ ถูก ต้อง ใช่ไหม? รายงานตัว ครับผม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ เหมือนดับ ครับ กล้องร้อน ๆ <chuckles> ครับผม ครับผม อืม ต้องไม่รู้ว่าโดนถ่ายด้วย <chuckles> ครับผม
กล้องหายไปที ละตัว ๆ ๆ ใช่ค่ะ ไมโครโฟนก็หาย เหลือแต่การแชต มัน เหลือแต่การแชตคุยกัน เราก็ต้อง เราก็ต้องดึงเขากลับมาอีก คือมันจะเสียเวลาระหว่างการเรียนการสอนน่ะค่ะ
อ๋อ ครับผม ครับ อ๋อ ครับ ครับ อ๋อ อ จริง ครับ
จากที่ เรา สอน แล้วเราก็ต้องดึงเขากลับมาในคาบ ใน ในรายวิชาให้ได้ก่อน แล้วมานั่ง หน้าจอก่อน อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเสียเวลา ด้วย ค่ะ
อ๋อ ใช่ ครับ เห็นดุ้ งั้นผมขอนิดหนึ่ง ผมขอนิดหนึ่ง คือพอดีผมไปแอบหลาน ดูหลานน่ะครับว่า เขาว่า เรียนยังไง เขาก็เรียนแบบที่ คุณ ครูว่าเลย คุณ คุณบ้านว่าเลย แต่ว่าเขามีแชตเล็ก ๆ ในกลุ่มของเขาเอง ซึ่งคุยอะไรกันก็ไม่รู้ ระหว่างที่คุณครูไป ผมว่านะ ผมว่านะคุณครู คุณบ้านน่ะต้องเห็นแน่เลยว่า ค ด อยู่ดี ๆ นักเรียนยิ้มขึ้นมาเฉย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ <chuckles> อา ระหว่าง คุณครูสอน จาก